Да. Слушай, ну а как э, я так понимаю, что ты говоришь, а, именно за, м, <smacks lips> домашнюю сортировку, да? А что вот касается, например, каких-то публичных мест- ну, каких-то магазинов или кафе, да, ресторанов. Может быть, какие-то рынки существуют там, в вашей стране тоже? И как вообще ведут себя туристы? То есть вообще, в целом, страна выглядит чистой благодаря вот этим правилам или всё равно есть кто-то, который их нарушает- может быть, туристы какие-то или, может быть, в общественных каких-то местах?
Так. Ну вот короткий ответ, что страна выглядит чисто местами, и грязно местами. То есть, другими словами, как и везде, да, как и везде, что, например, вот ты находишься в 1 части города, или района, где, м, всё выглядит по одному, а в другой по-другому. Мой личный опыт вот какой: что если ты находишься в чистом месте и ты, к примеру, и поел мороженое, и тебе не хочется бумажку там, или палочку, то, что у тебя осталось, бросить перед собой, там, под ноги, потому что ты видишь, как здесь ухоженно и как здесь всё выглядит. И у меня лично абсолютно противоположная реакция, если я нахожусь там, где уже набросано и наплёвано, тогда я абсолютно спокойно делаю всё то же самое, пр продолжая традицию этого места.
Мгм. Мгм. Ну как везде, наверное, да. <chuckles> На землю, да. Мгм. Мгм. Да, да. Ничего себе. То есть место, оно как бы
Вот не знаю, или это у меня лично, и или это моё личное, или как.
На сам на самом деле так себе? Мгм.
М место мне подсказывает, как себя вести с мусором. Да, вот давай так.
Ага. Мгм. Я думала это уже на каком-то генетическом уровне у тебя, раз, э, поколениями, а, уже принято сортировать мусор, да, как-то вот, а, а, с заботой относиться к окружающей среде, то, несмотря ни на что, всё равно, как бы, вот этот вот ген чистоты- <chuckles> его ничем не перебить; а получается, что всё-таки поведение даже в какой то степени может предопределяться и чистотой места вокруг.
Мгм.

Вот, интересно. Значит, у меня, э, 3 года как появился огород или сад. Называй, как тебе нравится. Вот. И получается, что у нас очень простая технология- у нас есть специальный блендер, в который мы в течение дня скидываем, вот, всё, что я щас назвал.
А мгм мгм мгм. Мгм. А что это за блендер? Это какой-то промышленный блендер или домашний?
И Самый обычный, домашний, вот, в котором, например, н нормальный человек будет, там, сок делать, ну, д для перемешивания, вот, представляешь. Но, только, он немаленького он немаленького размера, но, опять-таки, он не в смысле
<laughs> Да. Но, наверно, очень мощный, если ты говоришь, что даже яичная скорлупа туда попадает.
Да, мощный, но я не могу тебе сказать, что это специально для этих целей был был куплен. Просто какой-то, скажем так, большой ёмкости и, наверно, как, вот, ты сказала, мощный. Вот. Суть именно в том что, э, в течение дня туда набрасывается, включая, там, я не знаю, от бананов, э, вот эти вот, как они там, кожуру, да, точно, кожуру. То есть, всё подобное туда идет, и в конце дня туда добавляется совсем немножечко воды, и после размешивания это всё такое более ни менее однородная масса, вот. Я бы сказал, что, вот, это по типу
Мгм. Мгм мгм. Кожуру, да? Мгм. То есть, такой какой-то напиток получается, да, из, а, отходов пищевых? Мгм. Ну да, понятно, что не для человека. Было бы странно пить, наверно ну, хотя, слушай, кальций, наверное, да, в яичной скорлупе.
напиток для земли, я бы сказал. Для человека несильно попьёшь. Да. Так не только, я думаю, что и в других <chuckles> очистках тоже какую-то пользу можно найти.
Да, кстати, тоже много полезных веществ, надо присмотреться к ним. <laughs>
Вообще, вот, ты меня щас навела на мысль, что вот этот напиток, назовём его так, он бы прекрасно чистил организм, как минимум.
О, кстати д <chuckles> Особенно, если здать знать, что там лежит заранее. <chuckles>
<chuckles> Ну, если знать или если это сюрприз, поверь мне: когда сюрприз- это ещё лучше почистят. <chuckles> Ну, конечно, е если да, если в больницу, конечно, не попасть. Но тут надо как-то немножко <chuckles> фильтровать, наверное, то, что туда попадает. Туда, кстати, я не сказал тебе, например, вот, чай, э, в пакетиках, значит, вот этот вот этот чай туда идёт. То есть, реально вся органика.
<laughs> Хороший способ, да, сбросить вес. <sniffs> Мгм. <chuckles> А. Мгм. Мгм. Слушай, а чай в пакетиках, а разве пакетик он, а, какой-то органический, там не какие-то волокна синтетические?
Вот.

Нет, а, я должен немножко и ну, как бы, э, п поправить то, что я сказал. Это не рыба, это не мясо, не отходы
Ага, то есть то только растительные какие-то, да? Мгм. Всё, поняла, хорошо.
только растительные, мгм, да. Именно по той привы по той причине, что я не хочу, чтоб там запах был дурной, то это не рыбное, не мясное. Кроме того, у меня много всяких животных на улице, и я не хочу их привлекать, э, к себе, м, на участок на этот, понимаешь.
Мгм. А. Ты имеешь ввиду животных, н не домашних животных, а, диких, а, ничего себе. Мгм, мгм.
Диких диких животных. Да, у меня, например, там, игуаны, э, ходят. У меня есть есть даже хотя, как есть, есть в теории, э, что может быть не не крокодил, но аллигатор. То есть аллигатор, он как крокодил, и он теоретически может где-то шагать, ам, на моей территории. То есть, да, если я, а, ты понимаешь, ему по запаху что-то вкусненькое подложу, то он будет идти в мое да, чего, конечно, мне неохота, и поэтому я выбрасываю только вот эти отходы от, э, как ты их назвала, эм, растительного растительного происхождения. Да, спасибо, точно.
Ого, <chuckles> ничего себе. О, Господи. Ничего себе. Да-да, он с удовольствием полакомится. Ар растительного происхождения, да. Мгм. Мгм. <chuckles> Слушай, ничего себе. Опасное место немного такое. Ну, к конечно, когда знаешь, как, а, обращаться с животными.
Н по по рассказу оно опасное. Да, оно опасное по рассказу, но понимаешь, вот я те сказал, аллигатор, ты представила себе этого огромного крокодила, который ждет, чтобы я проходил мимо, да поскорей.
Да-да, мгм. <chuckles> И ножку откусить. <chuckles>
Да, в жизни это не так. Именно по причине, и я, может быть, этого и не знал бы раньше, но аллигатор, наверное, и внешне тоже как-то отличается от крокодила. Я не знаю этих признаков. Мне кто-то рассказывал
Да. Мгм. Да-да, не, ты прав, ты прав, да-да-да.
мне кто-то рассказывал, и тут, где я живу, только аллигаторы есть, а крокодилов нет. Но для меня, как для человека, это очень важно, что это именно аллигатор, а не крокодил, потому что для крокодила, э, мы в его меню, а для аллигатора- мы, люди <chuckles> мы, люди, не в меню
Мгм. Мгм. Он в чело меню чело а, вот оно что! Слушай, ну, это меняет, конечно, очень сильно всё-таки ситуацию.
мы не в меню аллигатора. Причем вот прямо нет и всё. Он не любит людей.
Да. Мгм.